อา อ๋อ ๆ เออ อันนี้ขายเองไง ไข่คู่บ้านมันก็ไม่มีปัญหาอะไร แล้ว อ เคยทำเมนูแปลก ๆ จากไข่อีกบ้างไหม นอกจากแค่เนี้ยครับ แบบ อย่างเช่นแบบพวกอะไรนะ เอ่อ ล้ำขึ้นมาหน่อย ซับซ้อนนิดหนึ่ง อาจจะพวกไข่ลูกเขย หรือว่าไข่ตุ๋น ไข่น้ำ
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ อืม อ๋อ คือเอย เคย เคยอันนี้ค่ะ เคย เคยจำได้ว่ามี มี มีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะ ที่ ที่บอกอะค่ะว่า เอ่อ เรา เราทานมังสวิรัติ ใช่ไหมคะ แล้วเราอะก็จะแบบว่า เอ่อ บางทีอะเราชอบกินไข่ ไข่พะโล้มาก ๆ เลย เราเป็นคนที่ชอบกินไข่พะโล้ แต่พอนี้ถ้าเรา พอเราทำมังสวิรัติอะค่ะ เราก็จะไม่ใส่เนื้อสัตว์ แต่เราอะ เวลาเราทำเองอะค่ะ เราก็จะเน้นทำไข่พะโล้เยอะหน่อย แล้วเราก็ใส่เต้าหู้อะค่ะไปเยอะ ๆ อะไรเงี้ย เรา เราทำเอง อันนั้นน่ะค่ะ เราก็ไปเตรียม อ่า เราก็จะไปซื้อไข่ อย่าง อย่างที่บอก อาจจะไปแม็คโคร หรืออะไรก็แล้วแต่ หรือโลตัส อย่างงี้ค่ะ แล้วเราอะก็ไปซื้อเต้าหู้ ทีนี้เต้าหู้มันจะเป็นเต้าหู้ที่เป็นพวง ๆ อะค่ะ ไม่ ไม่แน่ใจว่าเคยเห็นไหม เป็นพวงเต้าหู้อะค่ะ อ่า แล้วมันก็จะแบบ อา พอเวลาเอาไป เอาไป เอาไปทำ อ่า เขาเรียกว่าไร พะโล้อะค่ะ มันก็จะแบบว่า มันจะ ซ น้ำมันจะอยู่ข้างในเต้าหู้อะค่ะ เวลา อ่า กัดเข้าไปมันจะ ใช่ ๆ มันจะซับน้ำเยอะ ๆ เวลาเราเคี้ยวเข้าไปอะมันก็จะมีน้ำออกมา อย่างเงี้ย เราจะชอบแบบนี้ค่ะ เราก็เลยแบบ อ่า ทำไข่พะโล้อะกินเอง เราก็แบบ เออ เออ มันก็แบบ คือพอเรากินมังสวิรัติอะ ทำไข่พะโล้อะ มันอาจจะแบบ เออ อยู่ได้หลายมื้ออะ แล้วก็แบบบางทีไม่มีเวลาไงคะ มันก็ อา โอเค ได้กิน ใช่ ใช่ เพราะบางทีอะ ที่ ที่ มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราอาจจะทานมังสวิรัติดกันหลาย ๆ วัน เงี้ยค่ะ เราก็เลย อา โอเค อ่า กินสักหลายมื้อ อะไรเงี้ย เออ เพราะว่ามันมีไข่หลายใบ มันก็ไม่ยากค่ะ แล้วก็แบบว่าเราก็ซื้อผงพะโล้มา ซื้อไข่มา ไรพวกเนี้ยค่ะ แล้วก็อาจจะมีน้ำตาลปี๊บ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เติม แล้วก็ ซ คลุก อา ทำส่วนผสม อะไรเงี้ย ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิด ก็เสร็จแล้วค่ะ ก็กินได้แล้วอะค่ะ
ครับ อา ครับ ครับ เออ อ๋อ ครับ ๆ ครับ อา ครับ อา ๆ มัน มันจะซับน้ำมาได้เยอะหน่อย ครับ ครับ อา อ๋อ อืม ๆ ครับ อ๋อ คือต้มหม้อหนึ่งมันก็ มันก็ทานได้หลายวันเนาะ ก็อุ่นเอา แล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บไว้ อย่างงี้ใช่ไหม? อ๋อ ครับ อา ๆ อ๋อ ครับ ครับ อ๋อ ๆ เออ จริง ๆ ก็ฟังดูเป็นเมนูที่ง่ายเนาะสำหรับไข่พะโล้ อา ๆ
ใช่ ใช่ ๆ แล้วมันก็มีแค่ แค่ไข่กับเต้าหู้ แล้วก็ ข ของปรุง เครื่องปรุงเท่านั้นเองอะค่ะ มันไม่ได้มีวัตถุดิบอะไรมากมาย ไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยค่ะ มันก็ง่ายดีค่ะ แล้ว เก็บตู้เย็นได้หลายวันด้วย อือ
ครับ อ๋อ ครับ ครับ อ้าว แล้วเวลาซื้อไข่มาเยอะ ๆ อย่างเงี้ยครับ เรามี มีวิธีเก็บยังไงบ้างไหมครับ? ที่เป็นพิเศษเลย แบบว่าให้ไข่นี้อยู่ได้นาน ๆ
อือฮึ